بُصّ، آآ هي كانت حديقة الأزهر، كنت أنا وأصحابي ويعني تبع الكلية كانت الكلية عاملة لنا زيارة وكده، آآ رُحنا كُلّنا إحنا إحنا كده، كده، يعني رُحنا برضه من يعني مع زمايلنا بس إحنا إن أن يعني أول ما وصلنا الحديقة
إمم. إمم.
ب بعدنا عنهم يعني بقينا لوحدينا ك لوحدينا كده ودوّرنا على مكان حلو، المهم يعني هابدأ لك من الأول خالص، إحنا بدأنا من أول حاجة من أول الأوتوبيس بتاع الرحلة، حرفيًا يعني كنّا بقى في جو كده حلو فاهم، يعني جو كده لطيف شوية.
أيوه. إمم. هو فعلًا زي ما بيقولوا إن الرحلة بتبتدي من أوّلها في المواصلات، أو الحاجة اللي هو إيه، اللي بتروحوا فيها، ماشي احكِ لي كده، إيه اللي حصل؟
بالضبط، أيوه بالضبط. الأغاني بقى وكده، بُصّ يعني هي كانت أغاني بقى وهزار، وكُلّنا كنّا قاعدين نصقّف وكان في كمان يعني عندنا ناس اللي هي كانت بتحب المسرح يعني وكده، طبعًا طبعًا بقى فضلوا يسلّونا شوية وتمثيل، والمذيع اللي بي اللي آه اللي هو بي -طالِب زينا عادي بس هو عامِل مذيع إن هو بيقدّم بقى الرحلة وكده كلّ شوية، نوصل مش عارف ميدان إيه أو مكان إيه، وإحنا أصلًا كُلّنا عارفين الحِتَت دي عادي فيعني، <chuckles> القاهرة وتلاقيه بيوصفها لنا فإحنا نضحك فاهم، اللي هو إيه يا عم بتوصف حاجة غريبة بصراحة، أوتوبيس معدّي يعرفنا إن ده أوتوبيس وبيمشي مش عارف على كام كاوتش، طَب إيه يا عم ال الأخبار الجميلة دي. أيوه بالضبط ف جدًا بُصّ
إمم. <laughs> جميل. <laughs> جميل. ده ده ده ده ده، حلو جدًا ده على فكرة بيسلّي الطريق، بدل مثلًا ما بتبقوا قاعدين، والّا قاعدين مثلًا زهقانين، أو في اللي بيبقى نايم أو حاجة، لأ يعني بتبقى الرحلة من بدايتها ج
بالضبط آه، عايز أقول لك لأ كان مضحك يعني دي كانت أول فقرة مضحكة في ال في اليوم كُلّه، مضحكة مضحكة جدًا يعني فاهم، وكانت مسلّية جدًا، المهم وصلنا وقفنا على باب ال ال الحديقة، كان بصراحة يوم من أوله جميل، أنا بصراحة من أول ما شُفتها هي شكلها جميل أوي، وهي كمان آآ عارف أنت إيه ف بجانب بقى اللي هو ال آمم، اسمها إيه اللي هي ال عارف أنت قريّبة من المقطّم كده، وتحس في صخور كتير أوي حواليها، فاهم، ف
ماشي. جميل. إمم. تمام. آآ حاجات زي جبال يعني، والّا قصدك ال إيه الشكل اللي هي الصخور؟
آه بالضبط كده، آه هي أ ن زي أ آه شكل الصخور بقى العالية دي اللي هي يعني إحنا وإحنا في الطريق كده شايفين شكل الصخور العالية في المقطّم شكل المقطّم كده فاهم، وهي أصلًا آمم، آه، هي كده يعني هي بقى إيه، مختلفة عنهم خالص، يعني هي فيها سور كبير أوي هي كبيرة جدًا، دخلنا من على البوابة، تَذَاكر بقى وكده، عايز أقول لك التذكرة كانت غالية برضه، <laughs> فالمهم
إمم، جميل. إمم. <laughs> واضح إن هُم واخدين برضه، اللي هي جنبها حتّة كويسة اللي هو مش مجرد جنينة وخلاص، لأ دي في منطقة جبلية وأنت ممكن تتصوّر ممكن حاجة، عشان كده ممكن تكون كانت غالية عشان كده.
لأ، لأ، لأ، دي دي جميلة جدًا، بصراحة لأ هي تستاهل الفلوس فعلًا، يعني هي حاجة فوق الخيال بصراحة، أنا ب يعني من متهيأ لي من أجمل الجناين اللي في مصر عمومًا، أو الحدايق اللي في مصر بجد بمعنى الكلمة.
إمم.